Platícame ¿cómo es que influye el algoritmo en lo que consumes?
Bueno, eh, yo diría que ahorita, este, la forma como se manejan los algoritmos es impresionante. Es increíble que, eh, a veces uno ya esté platicando de alguna cosa, por ejemplo, de un jabón o de unos zapatos, eh, inmediatamente aparecen recomendaciones, ¿no? En tus redes sociales, en tus búsquedas en Internet, etcétera.
Cierto.
Y y bueno, influye de diversas maneras, depende del del producto o de lo que estés viendo, ¿no? Este, eh, yo creo que, eh, mm, influye c canalizando tus necesidades hacia sitios específicos y y eso antes no ocurría, ¿no? Antes pedían muchas personas pedían recomendaciones: "Oigan, busco este producto, ¿quién me recomienda?". Pero ahorita ya prácticamente, eh, solito l las redes sociales te dan opciones, ¿no?
Claro, cierto. <chuckles> Oye y platícame, ¿sientes que esto es invasivo o te gusta y sientes que es bastante cómodo para tu estilo de vida y consumo?
Híjole, pues yo, como soy de la vieja escuela, yo creo que los que ya pintamos canas sí sentimos como que eso es, este, ah, muy inv mm, i i invasivo, muy intrusivo, porque, eh, de repente también, este <chuckles> Una vez me pasó que, eh, platicando con unos amigos, un amigo contó un chiste que hablaba de de, e el pene, ¿sí?, y entonces me empezaron a salir, este, opciones para agrandarlo, ¿no?, y yo decía: "Ah, caray, ¿qué pasó ahí?," este, y y me vacilaba mi esposa y me decía: "Oye, ¿por qué estás, este, por qué te están saliendo esos anuncios?", y y de repente también es es erróneo, ¿no?, cuando uno no tiene la la, eh, digamos, eh, sí, la preocupación por, mm, algún anuncio que que no es de lo recomendado, cancelarlo, siguen saliendo, y siguen saliendo, y siguen saliendo, y a veces, este, pues sí, no no tiene nada que ver con tus necesidades reales, y y sí, yo lo siento como intrusivo. Sí.
Ajá. <chuckles> Aja. <chuckles> Ajá. Claro. Claro, se, este, alteran más bien los lo los deseos, ¿no?, te te empujan por cuestiones que a lo mejor y y n estaban erróneas por alguna mala interpretación, ¿no?, seguramente.
Claro, claro. Claro, entonces sí es, este, es de repente algo que puede ser e eh, todavía muy, muy afinado y atinado, pero para eso también requiere estarnos escuchando todo el tiempo, ¿no?, y y eso eso sí da como que un poquito de de miedo, ¿no?
Ajá. Oye, y cuéntame tu teoría sobre el por qué el algoritmo te te te presenta este tipo de de opciones. ¿Tienes alguna teoría sobre el cómo sucede?
Bueno, el algoritmo simplemente es una es un código de programación que va haciendo un registro de las palabras que tú que tú, este, pronuncias o escribes, de las búsquedas que haces, de las cosas a las que tú le das like y con todo eso, este, hace una estimación de qué podría ser lo que estás necesitando, ¿no? Este, busca palabras como quiero, necesito, me gustaría, etcétera, y entonces analiza lo que viene después y con todas esas palabras, este, te da un perfil que va a adecuar con lo que los, eh, ofertantes que están contratando la, a la empresa están, este, poniendo a la venta, ¿no? Entonces eso de repente puede no ser tan preciso porque, pues, eh, no no encaja con lo que tú realmente necesitas, sino que fue una expresión que pudo haber surgido en otro contexto diferente, ¿no?
Ya. Claro, sí, me parece que lo tienes bastante claro, y y digo, eh, ya te ha pasado una una historia que podríamos nombrarla como como divertida y incómoda, em, ¿tienes alguna buena experiencia a lo mejor y que el algoritmo te te haya dado, qué sé yo, un buen un buen producto, un buen servicio o alguna buena experiencia?
Ujú. Sí, eh, bueno, en realidad, en varias ocasiones s me ha pasado que ne que me ofrece cosas que no son y y al revés, en varias ocasiones sí ha, atinado a lo que necesito. En un caso que a mí me sorprendió mucho, necesitábamos una medicina especial, eh, para para uno de mis hijos y mencionamos el nombre, estábamos leyendo la receta y, este, después de eso nos surgió la oferta en varias farmacias y pudimos encontrarla, ¿no? Entonces, con el puro nombre de la de la del medicamento, este Sí aparecieron ya opciones y opciones en los lugares donde podemos nosotros ir a comprarla aquí en nuestra en nuestra colonia, ¿no? Entonces, sí sí, este, nos tienen ya como que muy bien perfilados y, este, y nos, eh, nos puede ser útil si eso se maneja de manera adecuada, ¿no? Aunque también está el miedo de que toda esa información, pues, este, nos hace vulnerables ante la la embestida de de, pues, los que podrían has habe hacer algo algo negativo con nuestra información. Sí.
Ajá. Súperbien. Empezaron a aparecer las opciones. <chuckles> <chuckles> Claro, entiendo. Oye, pues te veo nuevamente muy consciente con el con el uso del algoritmo, y creo que le sacas bastante proye provecho. Em, ¿Alguna estrategia que tú utilices como? Porque siento que, no sé si te pase también. Hay veces que que uno se encierra en la burbuja de de que ya solamente el algoritmo muestra, pues no sé, o sea, tu entorno, ¿no? Y tú me platicas que eres de la vieja escuela, y habían veces que que la sorpresa, pues, también es buena, ¿no? ¿Cómo de repente sales de esa burbuja del algoritmo y lo refrescas para que te muestre cosas nuevas?
Bueno, yo suelo hacer limpieza de la del mis equipos de cómputo 1 vez o al mes o cada 2 meses cuando mucho. Y entonces lo que hago es borrar l eh, pues cookies y y alguna información que se va ahí, este, digamos que acumulando, y borrar también todos los sitios donde yo ingresé con mi con mi eh, contraseña de correo, ¿sí?, que están vinculadas a mi cuenta de correo, y entonces trato de depurar eso por lo menos, ah, máximo cada 2 meses, ¿no? Y digamos que esa es una manera de de perfilarme yo mismo y, y además desa desactivo todas las opciones que me pueden dar algún tipo de de anuncio personalizado en la medida de lo posible para que no me no me esté lanzando anuncios este así eh, digamos que reiterativos ¿no?
Ajá. Como tu historial de búsqueda. Okey. Claro. Oye, ¿y empezaste a hacer esto por temas de seguridad o porque a lo mejor y te gusta como como la la expectativa de ver qué qué nuevas cosas hay en en la red?
Bueno, eh, en realidad fue una costumbre que adquirí cuando las computadoras tenían muy poca capacidad de memoria. Era necesario estarles, este, limpiando constantemente. Y entonces, se me hizo el hábito de cada mes, este, em, respaldar información que es importante, borrar información que no es, este, adecuada, borrar archivos temporales que ca podrían gastar memoria. Entonces, ese hábito me llevó a que ahora tengo que buscar todas estas opciones también de de conectividad que me hacen, pueden hacer, digamos, que más, eh, lento el trabajo o más difícil el acceso a alguna información o ponerme en una situación de vulnerabilidad. Eh, un antivirus también correrlo cada cada mes o cada 2 meses, etcétera, ¿no? Entonces, fue más fue más por ya hábito que tenía yo desde desde mucho tiempo antes.
Ajá. Ah, ya. Claro. Claro. Como que fuiste adaptando tu tu hábito a la tecnología actual y finalmente dio buenos resultados, ¿no? Entiendo.
Claro. Sí, claro. Claro.
Oye, ¿y tú crees que a veces el algoritmo te encasilla sobre quizás cosas que que no te interesen o cosas que estén de moda? ¿O tú crees que el algoritmo es es útil para conocer nuevos productos o nuevas tendencias?
Pues, sí, yo creo que, eh, sino tienes el cuidado de de hacer esto que te que te comento, si te salen anuncios, por ejemplo, de, no sé, de productos para el crecimiento del cabello y tú los dejas pasar, <clears throat> eso es, este, em, te va encasillando, sí te va perfilando de una manera equivocada. Entonces, de alguna manera, también tus acciones, eh, refuerzan o o modifican el algoritmo para que vaya tomando ya una una forma más más adecuada a lo que tú necesitas o quieres realmente, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí hay que tomar acciones adecuadas, eh, suprimir anuncios que no son deseables, este, te pregunta por qué, si lo compraste o no, etcétera. Entonces, este, de esa manera puede tener por lo menos unos recomendaciones que sean más más adecuadas a lo que realmente es, ¿no? Y y que no te esté, este, ofreciendo cosas que luego te puedan abochornar delante de tus amigos, ¿no? <laughs> Tu esposa. Sí, sí, sí.
Ujú. Ajá. <chuckles> Claro. O de tu esposa, ¿no? Como comentabas. <chuckles> Sí, no, es es bastante interesante, ¿no? Y creo que el li lo importante es tenerlo claro y me gusta como tú vas moldeando, ¿no? Este algoritmo a que se adapte a, pues, a lo que el consumidor quiere, ¿no? Porque, bueno, no no sé tú cómo lo veas, seguramente tú me puedas dar un mejor punto de vista. Eh, antes, finalmente, uno decidía casi 100%, pues, los productos que adquiría, pero ahora, eh, con estas nuevas tendencias, acaba el algoritmo controlando a a los usuarios o a los compradores, ¿no? ¿Qué consideras sobre esto?
Sí. Sí, bueno, yo creo que también, mm, eh, es una cuestión de hábitos. Esta, la forma como cada quien este, eh, realice sus sus decisiones de compra, tienen mucho que ver en la cuestión de de qué tan qué tan, eh, qué tanto es el impacto de la algoritmo en las decisiones ¿no? Entonces quienes no están acostumbrados a a racionalizar las compras y a, eh, visualizar opciones, a elegir este, digamos que un poco más informadamente, pues sí sí pueden ser influidos de una manera más ¿no? Digo a lo mejor, eh, yo por hábito o por, mm, mi mi forma de actuar anterior, si este, suelo eh, buscar opciones, comparar lugares, precios, este, etcétera, dependiendo del bien que voy a tener, ¿no? Y de la urgencia o el pre dinero que yo tenga a la mano, etcétera, ¿no? Entonces.
Claro. Ajá.
Tiene mucho también que ver con los con los hábitos. Sí, sí, sí, y entonces, en ese sentido, el algoritmo simplemente es una fuente de información más para mí, ¿no?
¿Te consideras un consumidor responsable entonces? Oye, a ver platícame algo algo que hayas consumido tú o alguien de tu familia que creas que haya sido no tanto como un una adquisición responsable, sino más bien fue porque, literal, el algoritmo te lo aventó y fue algo, fur así como de decisión n al instante sin sin mucho análisis.
Bueno, este, yo creo que algo que compré así fue una taza de mi equipo favorito
Ajá. ¿De fútbol, soccer, americano, béisbol?
<clears throat> de de fútbol americano de los 49 de San Francisco me apareció y dije la merezco y y me la compro, ¿no? Este, es fue una decisión impulsiva y que dije va pues tengo el el la forma y ahorita la quiero y la compro pero pues la puse junto a las otras, este, 14 tazas que tengo ahí que no utilizo, ¿no? Y y ju no no no, de de de diferentes de diferentes, este, eh, temas, ¿no? Pero, este yo dije pues en realidad lo lo justa lo platicaba hace unas semanas con mi con mi esposa decía y me dice: "Esa tasa ni la usas" le digo: "No pues es más bien de ornato" pero pues está dentro de una vitrina que nadie ve entonces este sí fue como que una compra impulsiva, ¿no?
Ajá. <chuckles> Ajá. Ajá. ¿De los mismos 49s o por lo menos era la primera del equipo? Ah, ya, okey. <chuckles> Ajá. Okey. Y tú crees que fue porque, pues, te apareció seguramente un anuncio y dijiste: "De una vez", ¿no?
Sí, sí, sí, eh, me me surgió después de ver un un este un partido de los 49s que habían ganado y y y publiqué por ahí unas cosas de echando porras al equipo y y inmediatamente me ofrecieron la la taza, ¿no? Y entonces yo dije bueno pues la quiero y y ahí la tengo, ¿no?
Ajá. Afortunadamente lo ganaron. Claro. <chuckles> Eh, le diste a un punto bien importante, ¿no? Finalmente el algoritmo funciona en este caso, a ver, estabas viendo un partido donde tu equipo ganó, notablemente. Eh, seguramente habías buscado a lo mejor estadísticas o noticias sobre tu equipo y, pues, todos los anuncios se fueron a venderte productos sobre eso, ¿no?, creo que es un es cuando uno se siente muy vulnerable y es difícil difícil el el el no caer en esos en esas en esas ventas que seguramente te la vendieron con algún descuento, ¿o fue a precio completo?
Sí, sí, sí. Ujú. No, sí, sí era buen precio y sí me agarraron sentimental, así es que aprovecha aprovecharon el momento.
<laughs> Ya, oye, ¿y a tu familia? ¿Así algo que hayas notado que digas: "Ay, por qué cayeron en esa compra"?
Sí, y mis mis hijas estuvieron buscando, este, e eh, eh, laptops, y y yo les ofrecía les decía: "Bueno, yo conozco un poco el tema. Mira, esta tiene mejores prestaciones, esta tiene", pero ellas cayeron en una cuestión así, más estética y supuestamente de oferta. Pero no valían la pena y, bueno, tarde se dieron cuenta de que no no era algo que necesitaban realmente.
Tu esposa, hijos, hermanos. Ajá. Para que se viera más bonita. <chuckles> Ay ay, ¿y tuvieron que reemplazarla después o siguen utilizándola?
Sí, tuvieron que reemplazarla y bueno, aprendieron aprendieron del a por la mala manera, ¿no?
<chuckles> Pues bueno, deje hay hay hay distintas formas, ¿no?, pero, lo importante es que tengan claro, ¿no?, o sea, que sean consumidores conscientes y que tengan una buena comparativa y una una una decisión consciente, ¿no?, como lo hablamos.
Claro. Claro, sí, este, hay que hacerse de un poco de práctica para para no dejarse llevar por el algoritmo, ¿verdad?
<chuckles> Definitivamente hay veces que es muy complicado, pero, pues, hay que hay que luchar contra eso, pues, me gusta que tengas muy claro la situación y te agradezco me hayas contado tus experiencias.
Te agradezco mucho por darme la oportunidad de de platicarlo, y espero que que pueda servir para para tomar decisiones más conscientes, buen día.
Y arriba los 49 s ¿no?
Y arriba los 49 s <chuckles>
<chuckles> Hasta luego.